อา พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่า มีวันที่คุณหลงทาง แล้วก็ได้บทเรียนสำคัญ ๆ กับตัวเองบ้างไหมคะ?
ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้ว เอ่อ ผม ก็มี โอกาสได้หลงทางค่อนข้างหลายครั้งอะนะ เพราะว่า เอ่อ เริ่ม เอ่อ เรียกว่าหัดขับรถได้ไม่นานนะครับ ประมาณไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา แล้วก็ เอ่อ ต้องพยายามปรับตัวอย่าง หลาย ๆ อย่าง ทั้งเรื่องการดูแผนที่แล้วก็ เอ่อ เรื่องระวัง เรื่องการขับรถด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าจะมีที่ผมจำได้ใหญ่ ๆ เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้ง เอ่อ ครั้งแรกที่หลงเลยเนี่ย คือ เอ่อ ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนาะ แล้วก็ เอ่อ จะไปทำธุระแบบว่า บริเวณชานเมืองแถว ๆ ย่านปทุมธานี คือตรงนั้นเนี่ยมันมีห้างที่ขายด้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ย แล้วก็มีโพรโมชันลดราคาพิเศษ ผมก็เลย อา จะไปห้างนี้ ซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อน ไม่ ไม่คุ้นทางเลย เราก็เปิด เปิดแผนที่ไปเลยครับ นี้ เอ่อ ระยะ ครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็คือ คุณเพิ่งจะเริ่มหัดขับรถใหม่ ๆ เลยเนาะ ใช่ไหมคะ?
เอ่อ อันนั้นก็ประมาณ 1-2 ปี แรกอะครับ ใช่ เอ่อ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรนะคะ แล้ว อ๋อ จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะวันนี้
ใช่ ๆ แต่ว่า <chuckles> ใช่ แต่ว่า ถนนกรุงเทพเนี่ยมันมีความซับซ้อนหลาย ๆ อย่างเนาะ ซึ่ง เอ่อ ไอ้ความยากเนี่ย นอกจากการขับรถแล้ว ก็คือการดูแผนที่ให้เราไปถูกเส้นเนี่ย เลี้ยวด้วยทุกเลนน่ะ อะไรอย่างเงี้ย มันยาก
<chuckles> ใช่ เออ นั่นแหละคะ เนาะ เออ ถนนกรุงเทพนี่แบบซับซ้อนจริง ๆ อะ หลงบ่อย ๆ กันจริง ๆ อะนะคะ
ครับ ทีนี้เนี่ย ใช่ ๆ ยิ่ง เอ่อ ทั้งชานเมือง แล้วก็ในเมืองเลย ในเมืองก็ถนนซับซ้อนมาก เอ่อ เลี้ยวผิด โอ้โฮ ยูเทิร์นผิดถูก อะไรอย่างเงี้ย ยิ่งชานเมืองนี่ ก็ถ้าเลี้ยวผิดบางทีออกไปต่างจังหวัดเลยก็มีเยอะ คือ เออ ก่อนหน้านั้นเนี่ย คือผม ผมมีหลงพลาดทีหนึ่งแล้ว แล้วก็มีความเข็ด คืออันนี้หลงเล็ก ๆ ก็คือว่า บริเวณหน้าห้างแฟชั่นไอส์แลนด์เนาะ มัน มันจะอยู่
อืม จริงค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ ค่ะ อ๋อ หลงไปไหนคะ?
เอ่อ ถึงเกือบหลุดไปชลบุรีอะคุณ <chuckles> เออ
<chuckles> นั่นแหละ เส้น เส้นนั้นน่ะรู้สึกว่า จะมีคนหลงบ่อยนะคะ ตรงนั้นน่ะค่ะ เพราะว่าทางมันแบบ ป้ายมันดูสับสนเนาะว่า ตกลงชี้ไปทางไหนกันแน่นะคะ? เออ
ช ใช่ ใช่ อ อ่า ใช่ ก็คือรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ก่อนจะถึงห้างแฟชั่นเนี่ย มันจะมีอยู่ประมาณ 6 เลน แล้วแต่ละเลนเนี่ย ก็คือไปทางไม่เหมือนกันเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ไปตามเซนส์เราเนาะว่า เออ ชิด ชิดซ้ายเนี่ย มันก็น่าจะถึงห้าง ทีนี้ชิดซ้ายมันดันพาไปขึ้นมอเตอร์เวย์ แล้วก็ออกไปเลย วัน วันนั้นหิวก็หิว เอ่อ โมโหหิวกับภรรยากัน 2 คน ก็เลยเข็ดแล้วว่า อะ จะไม่ไปทางนั้นแล้ว คือกว่าจะได้ยูเทิร์นก็เลยไปอีก 60 กิโล ยาวเลย ใช่ แล้วกว่าจะได้หาของกิน คือวันนั้นแบบ อื้อฮือ เข็ดกับ map มาก ทีนี้ อะ พอถึงไอ ไอวันที่ไป อ่า ไปปทุม คือไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ เลยเหมือนกัน เลย สเต็ปคล้าย ๆ กันเลย แบบว่า อ้าว จะต้องเลี้ยวตรงนี้ อ้าว เลยไปแล้ว ทำไงดี? ยูเทิร์น ดูแผนที่แล้วยูเทิร์นอีก 40 กิโลข้างหน้า
อื้อฮือ ค่ะ อืม อะ อะฮะ โอ้โฮ <chuckles> ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ อื้อฮือ <chuckles> ค่ะ ไป ไปปทุม ไปปทุม <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ อีกแล้วนะคะ โอ้โฮ อันนี้ก็ไม่น้อยนะ 40 นะคะ
อือ ผมอะ ก็ ไม่น้อย ๆ ผมว่ามันเสียเวลาแล้ว ทีนี้ผมเลยมีมาตรการใหม่ ลองดูซิว่า มันมีซอยที่เราจะเลาะกลับไป ได้ไหม ครับ ดูพยายามดูใน Map ดูปรากฏว่า อะ เลยห้างไปนิดหนึ่งเนี่ย ข้างหน้าเราอีกนิดหนึ่งไม่กี่ 100 เมตร มีซอยเลี้ยวเข้าไป
ค่ะ อืม ค่ะ อะ อ๋อ ใจชื้นแล้วนะคะแบบนี้ อืม
เงี้ย แบบ ใช่ ๆ แบบว่า โอ๊ย ซอยแค่ระยะประมาณ 2 กิโล ทะลุซอยไป ปุ๊บ! เจอถนนใหญ่ เลี้ยวเข้าห้างได้เลย อา โอ้โฮ เราก็เข้าเลย เล็งเข้าซอยเลย ปากซอยก็หน้าตาปกติดี เป็นถนน เออ ลาดยางลงไปอะเนาะ พอเข้าไปสัก สักพักหนึ่งประมาณ 500 กว่าเมตร ยางที่ลาดมันหายไปมันกลายเป็นลูกรัง แต่ก็ยัง 2 เลนอยู่ <chuckles> แต่ก็ยัง 2 เลนอยู่ อ่า เราก็ เอ่อ 2 เลนอยู่ก็ไม่เป็นไร เราก็ขับไปต่อ สักพักหนึ่ง 2 เลนมันเปลี่ยนเป็นหญ้ามากขึ้น แล้วมันเหลือเลนเดียวอะคุณ เราก็บุกเข้ามาเกินครึ่งทางแล้ว มันเหลือเลนเดียว แล้วพอพ้นไปอีกนิดหนึ่ง พ้นแนวรก ๆ ไป ปรากฏว่ากลายเป็นคันนา
โอ้! เยี่ยม ค่ะ อืม อ้าว โอ้โฮ! ค่ะ ฮะ ค่ะ อ้าว! Map พาเราไปไหนล่ะ เนี่ย? <chuckles> ตายแล้ว โอ้โฮ
<chuckles> ใช่ กลายเป็นคันนาเลนเดี่ยว ๆ แล้ว โอ้โฮ! เราก็มาครึ่งทางแล้ว จะถอยกลับรถก็ไม่ได้แล้ว เพราะมันเลน มันเหลือเลนเดียว จะถอยก็ถอยยาวเลย เสี่ยง มันก็อันตราย
มันเหลือเลนเดียว อือ อื้อฮือ มีความลุ้น ค่ะ
ใช่ ก็เลยบอกภรรยาว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วง เรามองข้างหน้าแล้วเนี่ย มันเป็นถนนตรง ๆ เส้นเดียว เราว่าน่าจะไปได้อยู่ เราก็ลุยไป ทีนี้พอ พอเริ่มลุยคันนาไปสักพักหนึ่ง มันไม่ตรงอย่างเดียวอะคุณ มัน มันขึ้น ๆ ลง ๆ ด้วยอะ
อ๋อ ค่ะ อ้าว มันเป็นยังไงคะ? อ๋อ โอ้โฮ!
มันขึ้น ๆ ลง ๆ ขรุขระ เอียงซ้าย เอียงขวา โอ้โฮ! กว่าจะผ่านกันมาได้แบบลุ้นกันตัวโก่ง ใช่ ๆ คือ แบบว่า ลุ้นว่ามันจะเอียง คือถ้าเกิดมันเอียงองศามากกว่านั้นอีกสักไม่กี่องศาเนี่ย รถเราก็กลิ้งลงนาเลย อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ ซึ่งแบบว่า ใช่ โอ้โฮ ลุ้น ลุ้นกันสุดใจเลย จิกเบาะกันน่าดูเลย แล้ว <chuckles> คือ
พากันมาแบบ ค่ะ โอ้! ทุลักทุเลเนาะ <chuckles> โอ้! โอ้โฮ อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ย อืม <laughs> นึกภาพออกเลยนะคะ แบบ โอ้โฮ! เป็นถนนเลนเดียว แถมยังเป็นคันนาอีกต่างหากเนี่ยนะ Map เขาพาเราไปยังไงคะเนี่ย? แบบ โอ้โฮ! ตายแล้วจะเป็นลมแทนนะคะ
ใช่ ใช่ อืม เรา เราพิเรนทร์เองแหละ คือเห็นว่าใน Map มันดูเหมือนเป็นซอยไง เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นซอยถนนชนิดไหน เราก็พิเรนทร์เข้าไป คือกะว่า ถ้าทะลุตรงนี้ไปได้ มันก็จะเป็นถนนใหญ่ แล้วก็จะถึงห้างได้แล้ว โอ้โฮ! แล้วพอใกล้ ๆ ถึงทางออก คือแบบว่าเราก็ค่อย ๆ ขับไปอะ เพราะเราก็เกร็ง อ่า ภรรยาก็เกร็งจน เอ่อ พอดีมีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย คือเหมือนเขานั่งพักกลางวันกันอยู่เนาะ ทานข้าวใต้ร่มไม้ เขาก็เดินมาดู แล้วก็มาช่วยแบบว่า ช่วยโบกให้ว่า เออ ไม่ต้องเลี้ยวนะ อะ ตรง ตรงมาดี ๆ นะ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันพอดีกับรถมากเลยคันนานตรงเนี้ย มันพอดีแบบพอดี เป๊ะ! เลย เราแบบว่าล้อปริ่ม ๆ อย่างเงี้ยครับ ถ้าเอียงผิดองศาหน่อย ก็กลิ้งลงไปได้อีกเหมือนกัน
อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ เอ็นดู ค่ะ อืม ค่ะ เรียบร้อย โอ้โฮ! หวาดเสียวแทนเลยนะคะเนี่ย ไม่น่าล่ะ ถึงได้บอกว่า จิก แบบ ถ้า ถ้าเรานั่งไปด้วย แน่ ๆ เท้าน่าจะจิกกับพื้น แบบว่า <chuckles> อกสั่นขวัญแขวนนะคะเนี่ย โอ้โฮ! เป็นประสบการณ์ที่แบบว่า สนุกสนาน เพลิดเพลินนะคะ
โอ้โฮ อืม <chuckles> ใช่ ใช่ ครับ แล้วถ้ารถกลิ้งลงไปนี่ คือเสียหาย ก็เสียหายเยอะเลย รถกลิ้งลงน้ำ มันก็ไม่ใช่น้อย ๆ เนาะ แต่ปรากฏสุดท้ายก็รอดขึ้นมาได้ แล้วก็หญ้าเต็มท้องรถเลย <chuckles>
อือ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> อันนี้ คือแบบลุ้นไปด้วยเลยนะคะเนี่ย แบบนึกภาพตามไปเนาะ แล้วพอคุณบอกว่า เออ ผ่านมาได้ ออกมาจากถนนเส้นนั้นนี่ค่ะ โอ้ หายใจโล่งแทนนะคะ แล้วก็มาเจอแบบอยู่หน้าห้างจริง ๆ อะ เหรอคะ?
ครับ น่าจะใช่ แบบ ห อิ โล่ง อา ใช่ มันก็คือ ตรงไปอีกนิดหนึ่ง ขึ้นถนนใหญ่ แล้วตรงไปอีกประมาณไม่กี่ร้อยเมตรอย่างเงี้ย ก็เลี้ยวเข้าห้างได้เลย
อืม โอเค <sighs>
แต่ว่า โอ้โฮ แต่ว่า เป็นประสบการณ์ที่ฟังแล้ว เอ่อ ที่ลองแล้วเข็ดมาก เข็ด มาก <chuckles>
ค่ะ ไม่ ไอ้เราก็เข็ดนะคะเนี่ย คือบางทีแบบ Map เนี่ยคะ เขา เขาก็เข้าไปสำรวจแหละเนาะ แต่ว่าบางทีน่ะ เขามีแบบทางลัด ซึ่งทางลัดน่ะคะ มันเร็ว มันเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าบางทีอะมันทุลักทุเลจริง ๆ อะนะคะเนาะ บางทีเราหลงตามไป นี่คือแบบ โอ้ ฉันไปอยู่ตรงไหนเนี่ย เหมือนคนละโลกเลย อย่างเงี้ยคะ แล้วหลังจาก เออ วันนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างคะ?
อะฮะ ครับ อา ใช่ <chuckles> แบบว่าเราทำอะไรลงไป อืม ก็ อ่า หลังจากนั้นเราก็พยายามไม่ ไม่ ไม่ซนแบบเนี้ยเนาะ เราก็ พยายาม ไปเส้นทางหลัก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า เอ่อ หน้าแฟชั่นนี่ ก็ยังมีพลาดอยู่อีก 2-3 ครั้ง
อืม ค่ะ อืม อันนี้เข้าใจเลยนะ คือแบบว่าอย่างตัวเองเนี่ย อยู่ อยู่ในเมืองเล็ก ๆ เองนะคะ แต่ว่าบางทีอะดูป้ายน่ะมันแค่ ถนนแค่ แบบมี 3-4 เลนเองนะ ก็ยังเข้าผิดเลนได้เนาะ ซึ่งไม่แปลกใจเลยอะว่า คนกรุงเทพไปโผล่กาญจนบุรีได้ยังไง อะไร เงี้ย นะคะ ที่เขาแบบแชร์ ๆ กันน่ะ ตามแบบฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ โอ้ มันดูยากจริง ๆ อะนะคะเนาะ
<chuckles> ก็ อ้าว! อือฮึ <chuckles> อ๋อ ใช่ ๆ แล้วยิ่ง อย่างในเมืองเนี่ย ผมก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่หลงบ่อย ๆ แต่ว่า เอ่อ โซนลาดพร้าวเนี่ย มันจะมี 5 แยกเนาะ โอ้โฮ! อันนี้นี่ก็เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกน่าดูเลย แล้วก็ อืม พยายามที่จะไม่ไปแถวนั้นดีกว่า แล้วก็ตรงแยก ไอ้แยกตรงจตุจักรอีกนั้นก็หลงเยอะน่าดูเลยแบบ อืม ๆ เรียบถนน
อืม อ๋อ ค่ะ ห้า แยกลาดพร้าว อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ แล้วมีตรงไหนที่แบบเป็นหลงใหญ่ ๆ อีกบ้างไหมคะ ใน ในกรุงเทพเนี่ยค่ะ?
เออ จริง ๆ ในกรุงเทพเนี่ย นอกจาก จากโซนที่เล่ามาเนี่ย ก็ไม่ ไม่ค่อยได้หลงใหญ่ ๆ แล้ว มีอาจจะ เอ่อ หลงแบบว่าจะเลี้ยวไปสะพานใหม่ แต่พลาดไปดอนเมือง อะไรอย่างงี้ก็มี บ้าง เล็กน้อยเหมือนกัน
ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ! เดี๋ยว ๆ <chuckles> ขึ้นเครื่องบินไป เอ่อ ต่างจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะ ดอนเมืองกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ย อืม คะ
<chuckles> <chuckles> ใช่ แต่ว่าก็จะมีอีกครั้งหนึ่งที่ ผมหลงแบบว่า โอ้โฮ! เป็น เป็นเรื่องหลงที่ผมว่าใหญ่โตมาก แล้วก็มีบทเรียนเลย คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันแต่งงานผมพอดี แล้วก็ไปแต่งกันที่บ้าน บ้านภรรยาเนาะ บริเวณต่างจังหวัดหน่อย แล้วก็ เอ่อ ไปแต่งกันในเมืองเนี่ยแหละ แต่ในเมืองต่างจังหวัดไกล ๆ เลย ทีนี้ อ่า ก็เช่า resort จัดงานกันพอ เอ่อ ฉลองอะไรกันเสร็จแล้ว พิธีเสร็จแล้ว ในช่วงกลางคืนก็มีแบบปาร์ตีกันเนาะ ใช่ไหม ผมก็ช่วงประมาณ 5 ทุ่ม ผมก็ไปส่งเพื่อนในที่พักใกล้ ๆ แบบว่าไปประมาณกิโลหนึ่งห่างจากที่จัดงานของเรา ซึ่งคืนนั้นแหละตั้งใจเราจะนอน นอนในงาน เพราะมันเป็น resort ด้วย พอ เอ่อ ตอนออกไปส่งเพื่อนเนี่ย เพื่อนก็บอกทางเราว่า อ๋อ resort เขาไปทางนี้ ๆ เราก็ขับไปตามที่เขาบอก ปรากฏว่าตอนจะกลับ เราจำทางกลับไม่ได้ โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไป
อืม ค่ะ ว้าย! ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ใช่ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ้าว! อ้าว อาจจะเป็นเพราะว่าเรา เราไม่คุ้นชินทาง แล้วมันมืดด้วยหรือเปล่าคะ?
ใช่ครับ ใช่ เราไม่คุ้นเลย แล้วมันมืดด้วย แล้วโทรศัพท์เราก็ไม่ได้เอาไปด้วย ทีนี้หลงเลยครับ
อืม อืม ฮะ! โอ้โฮ! รุนแรงนะ โอ๊ย! ตายแล้ว โทรศัพท์ก็ไม่เอาไป คือถ้าเอาโทรศัพท์ไปเนี่ย เรายังพอแบบติดต่อได้ หรือว่าดู map ได้ อะไรอย่างงี้เนาะ
<chuckles> ใช่ ๆ ทีนี้ ผมหลงเลยครับ แล้วสภาพบ้านเมืองเขาเนี่ย ก็คือว่าหลัง 20:00 เนี่ย ทุกอย่างปิดหมดแล้วอะ เหลือแค่ อาจจะเหลือแค่เซเว่น แต่ว่าเซเว่นบริเวณที่ผมไปก็คือไม่เจอเลย แล้วทีนี้ผมก็หลงวนอยู่ตรงนั้นแหละ ข้ามคลองไปข้ามคลองมา เลี้ยวผิดเลี้ยวถูก วนอยู่ 2-3 ชั่วโมงเลยคุณ วน ๆ <chuckles>
อา อืม ฮะ ค่ะ ฮะ! อุ๊ย 2-3 ชั่วโมงเลยเหรอ แล้ว แล้วมี มีเพื่อนนั่งไปด้วยใช่ไหมคะ?
อืม เออ ส่งเพื่อนไปแล้ว ตอนนั้นน่ะไม่เหลือใครแล้ว เหลือผมคนเดียว
อ๋อ โอ้โฮ! ตอนนี้แหละ ตอนนี้แหละ อยู่กับตัวเอง นี่คือ แล้วไปหลงตั้ง 2-3 ชั่วโมง นี่คือแบบน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
คือแบบ อืม ใช่ ๆ ผมแบบ โอ้โฮ ใจเสียเลย แล้วแบบว่า เป็น คืนงานแต่งเราด้วยเนาะ ภรรยาจะเป็นห่วงไหม? แล้วยังไงต่อดี? แล้วแขกจะเป็นยังไง? เรายังดูแลแขกไม่หมด อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก แล้วก็วนอยู่นานเลยครับคุณ เอ่อ แล้วคือบ้านเมืองมันมืดจริง ๆ อะ มันมืดแบบปิดหมดทุกอย่างอะ จะไปเคาะบ้านคนอื่นเราก็ไม่กล้า แล้วมันก็ดูคล้าย ๆ กันไปหมด เป็นบ้านติด ๆ กัน ติด ๆ ๆ ๆ ๆ กัน อะไรเงี้ย บ้านสลับกับป่า สลับกับบ้านเงี้ย แล้วก็มีคลองกี่คลองก็ไม่รู้ เราข้ามไปข้ามมา
นั่นน่ะสิคะ อืม ค่ะ อืม เขาไม่มีไฟอะเนาะ ใช่ ค่ะ อุ๊ย ค่ะ
สุดท้ายได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่ง ที่เขาแบบว่า เอ่อ มีปาร์ตีกัน ปาร์ตีกันอยู่
ค่ะ อ๋อ พอดีเลย อา
ผู้ชายปาร์ตีกัน อยู่ 2 คน เปิดไฟหน้าบ้าน แล้วเขาก็นั่งดื่มกัน อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่า โอ้โฮ นี่แหละทางรอด เราก็ไปเปิดกระจกถามทางเขาว่า "พี่ผมหลง เออ resort นี้มันอยู่ตรงไหน พอทราบไหมครับ?"
อือ ค่ะ ค่ะ อ๋อ
ซึ่ง เอ่อ ก็ดีที่คนในท้องถิ่นเขาก็รู้เส้นทางเนาะ เขาก็บอกว่า "อ๋อ เนี่ย ย้อนไปข้างหลังเนี่ย น้องประมาณ 3 กิโล เดี๋ยวก็ถึงหน้า resort เลย" ผมก็เลยแบบ โอ้โฮ โล่งใจ สุดท้ายก็ตรงไปตามที่พี่เขาบอก แล้วก็เจอที่ resort ที่เราจัดงานแต่ง แล้วก็เจอทุกคน ซึ่ง ค คนในงานนี่ เขาก็กำลังตามหากันอยู่เลยว่า เจ้าบ่าวหายไปไหน <chuckles>
อ้อ ค่ะ โอ้ ค่ะ โอ้โฮ! เป็นยังไงคะ? อ๋อ นั่นน่ะสิคะ คือเป็นเรานะ เราก็ห่วงนะ คือแบบเท่าที่ฟังเนี่ย ก็คือแบบ โอ้โฮ น่าขนลุกเหมือนกันนะคะ เพราะว่าไปหลงน่ะ ไปคนเดียวแถมไม่เอามือถือไปด้วย ไม่รู้จะไปตามที่ไหนจริง ๆ อะค่ะ มิน่าล่ะคะ คือคนในงานก็น่าจะเป็นห่วงกันจริง ๆ อะ เจ้าสาวเนี่ยอาจจะหน้าเหลอหลาแล้วหรือเปล่าคะ ช่วงนั้นน่ะค่ะ?
อ๋อ ใช่ ใช่ เออ ๆ ก็ เออ แต่ อืม จังหวะนั้น คือเขายังไม่กังวลเท่าไร เพราะเขาคิดว่าเรา เอ่อ อาจจะอยู่กับเพื่อนสักกลุ่มหนึ่งตรงไหนที่เขายังตามไม่เจอ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าผมอะ เหลอหลาแล้ว <chuckles> ผมอะ
อ๋อ ค่ะ อืม <laughs> อ๋อ ไม่ใช่ ไม่ใช่เจ้าสาวเหลอหลา แต่คือคุณเจ้าบ่าวที่แบบออกไปหลงเนี่ย คือแบบว่าน่าจะใจเสียมาก ๆ แล้วอะเนาะ เพราะว่าไปคนเดียวเสียด้วย แล้วก็ไม่ ไม่รู้จักทาง แล้วมันมืด ๆ เนาะ โชคดีมาก ๆ เลยเนาะ ที่แบบเจอ สอง ท่านที่ปาร์ตีกันอยู่ตรงนั้น
ใช่ ใช่ ใช่ คือเซเว่นก็ไม่เจอ ปั๊มก็ไม่เปิดแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แบบ โอ้โฮ ชี ชีวิตแบบเข็ดมาก หลังจากนั้นก็คือพยายามจะ อะ อย่างน้อยเอาโล โทรศัพท์ ติดตัวไว้ก่อน แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ให้เต็ม ว่าอย่างน้อยหลงก็จะ จะได้ ส เปิด map ได้ หรืออะไรอย่างนี้ได้ ครับ
อ้อ อ๋อ ใช่ ค่ะ <chuckles> ค่ะ เออ อย่างน้อยก็ยังแบบ เออ โทรศัพท์ติดต่อกัน หรืออะไรใด ๆ นะ มีเครื่องมือสื่อสารติดมือไว้มันก็อุ่นใจกว่าจริง ๆ ด้วยอะนะคะ
อือ ใช่ ใช่ครับ ใช่ เป็นชีวิตการหลงที่ไม่ ไม่สนุกเลย แต่ว่า เอ่อ พอได้มีโอกาสมาเล่าเนี่ย มันก็เหมือนเป็นเรื่องตลกเนาะ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่ตลกเลย ทั้ง เออ หลงอยู่บนคันนา หรือว่าหลงอยู่ในเมือง มืดมิดแบบ อื้อฮือ จิกเบาะทุกอันเลยครับ หน้าซีดตลอด เลย <chuckles> ฮะ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม <chuckles> อันนี้เข้าใจเลยอะนะคะเนาะ เพราะว่าแบบ เออ ส่วนตัวก็เคยแบบไปหลงเหมือนกันนะ แล้วก็แบบเป็นอย่างงี้แหละค่ะ แบบเหงื่อแตกเนาะ อุ๊ย ฉันจะหาทางออกยังไงเนาะ มืดก็มืดแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ ไม่รู้จักใครด้วยแบบไปต่างที่ต่างถิ่น เงี้ยค่ะเนาะ ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะ
อือฮึ ชั้นอะไร? ครับ ไม่รู้ ไม่รู้จักใครนี่ก็ไม่เท่าไร อย่างน้อยถ้ามีมนุษย์ให้เราถามทางก็ยังดี แต่ว่าไม่เจอใครเลยเนี่ย อันนี้มันแบบว่า นี่เราหลุดมามิติไหนหรือเปล่าเนี่ย ทำไมไม่เจออะไรเลย เงี้ยครับ แล้ว แล้วปกติเราเป็นคนอยู่ในเมืองกรุงเทพเนาะ มันก็ยังจะเห็นแสง เห็นไฟ เห็นอะไรอยู่ตลอดเวลา แต่ตรงนี้ คือแบบไม่เจออะไรเลยคุณแบบ โอ้โฮ
เออ ใช่ อืม ค่ะ ใช่ ๆ อืม <chuckles> อือ คือแบบแล้ว แล้วคุณทำเสียงแบบไม่เจออะไรเลยด้วยนะ คือแบบฟังแล้วแบบนึกถึงอะ บรรยากาศตอนที่คุณแบบขับรถออกไป แล้วก็แบบ ไม่ ไม่มีอะไรเลยอะ มืดมิดทุกอย่างนี่ คือรู้สึกได้เลยนะคะ ถึงความแบบแอบกลัวเล็ก ๆ ในใจด้วยใช่ไหมคะ?
<chuckles> อ๋อ เออ เออ อ้าว ใช่ โอ้โฮ ผมกลัวเลยอะ ไม่ ไม่เล็กเลย กลัวแบบกลัวจริงจังเลย ใช่ คือสารภาพเลยว่า คืนนั้นแบบจะร้องไห้แล้ว พอหลงเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย แบบจะร้องไห้แล้วทำไงดี เออ คือ คือเราก็กลัวว่าถ้าขับไปเรื่อย ๆ เนี่ยมันจะพาเราออก ออกนอกจังหวัดไหม หรือเข้าป่าไปเลยไหม อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราเผลอเข้าป่าไปเลย อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า คือมันเป็นภาคเหนือที่เป็นจังหวัดเล็ก ๆ อะครับ แล้วก็ถ้าหลุดออกจากตัวเมืองไปมันก็จะเป็นแบบกิ่งอำเภอที่เป็นแบบว่า เป็น เป็นสวน เป็นไร่เขาเลยอะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะโอกาสที่จะเจอคนมันก็น้อยกว่าเดิมอีก อะไรเงี้ย ครับ อืม
<laughs> ไม่ใช่เล็ก ๆ อืม โอ้ โอ้โฮ ฟังแล้วแบบเอ็นดู ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ๆ โอ้โฮ อา อืม ค่ะ จริงเนาะ เออ มันก็จะแบบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอีกนะคะเนี้ย แบบดีนะคะที่แบบเรายังสามารถแบบเจอผู้คนเนาะ แล้วก็กลับมาถูกได้เนี้ยนะคะ แบบว่าเป็นกำลังใจให้จริง ๆ นะ ฟังแล้วแบบลุ้นตามเหงื่อแตก เลยนะคะตอนนี้ เพราะว่า เออ พอกลับมาถึงรีสอร์ทได้นี่ก็ อ้าว ใจชื้นอีกแล้วนะคะ เออ ใด ๆ ถ้าไม่หลงได้เนาะ ก็น่าจะดีที่สุดนะคะเนาะ เออ ค่ะ
ใช่ ๆ อืม ใช่ <chuckles> ใช่ ๆ น่าจะดีที่สุดครับ หลังพยายามไม่ให้หลงอีกแล้วหลังจากนั้น <chuckles>
ค่ะ โอ้โฮ เท่าที่ฟังนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ อันนี้ก็จะจำไว้ ไว้ใช้กับตัวด้วยไงว่า อย่างน้อยที่สุดต้องมีมือถือตามไปด้วยนะคะ วันนี้ก็สนุกมาก ๆ นะคะ ขอบคุณนะคะ วันหลังมีโอกาสมาคุยกันใหม่ค่ะ
ครับ ครับ เช่นกันครับ สวัสดีนะครับ
สวัสดีค่ะ